آآ أنا يعني آآ أنا مقدّر جدًا إحساسِك بالقَلَق و وفعلًا آآ متفهِّم جدًا اللي أنتِ بتمُري بيه، آآ بس على فكرة ده دليل إن أنتِ فعلًا إنسانة حسّاسة، وده شيء جميل جدًا وإيجابي فيكِ. بس أنا عايز أعرف منِك تفاصيل أكتر، يعني آآ آآ القَلَق ده بيبتدي يعني في كل المناسبات أي مناسبة عندِك أو أي تجمُّع مثلًا بتلاقي إن أنتِ قلقانة؟
إمم. آه، يعني هو مش شرط على فكرة يبقى التجمُّع عندي أنا بالذات، ده كمان ممكن لو عند أي حد، يعني لو أنا رايحة مثلًا عيد ميلاد واحدة صاحبتي أو بنت واحدة صاحبتي أو كده، المفروض إن أنا مثلًا يعني كان حصل لي كده موقِف قُريّب يعني، إن إحنا أصحاب وقريّبين أوي يعني و والمفروض تبقى الدنيا سهلة لمّا أروح في اليوم ده يعني. يومها كده الصبح صحيت من النوم وأنا متوتَّرة بطريقة مش غريبة، يعني أنا نَفْسي آآ طَب ليه متوتَّرة؟ فضلت بقى أ أدوَّر في هدومي، تصوَّر، يعني ممكن قعدت 3 ساعات أ أدوَّر في الهدوم ألبس إيه والّا هاعمل إيه، آه، كل شوية بقى عَمّالة يعني عندي شَك كده في نَفْسي، هل شكلي هي يعني يبقى مناسب والّا مش مناسب؟ لأ، ال لحد مثلًا يلاحظ عليّا إن شكلي مش مش كويس، آآ لا أبقى مثلًا شاذة في وِسطهم كده. في الآخر وأنا رايحة يعني بجد كنت يعني كنت فعلًا متوتَّرة أوي، مع إنّي لابسة كويس يعني وعاملة اللي عليّا، بس برضه أنا بابقى حاسّة إن أنا كده، مش عارفة كده م متوتَّرة ليه؟ آه فعلًا، مش واثقة فعلًا في نَفْسي كده.
آه. اهم. آه. تمام. طبعًا. إمم. ياه! إمم. إمم. آه. مش واثقة في نَفْسِك شوية، آه، إمم. إمم. أيوه، أنا أنا متفهِّم جدًا. طَب أنا عايز أعرف يعني ال القَلَق ده بيأثّر على يعني آآ لمّا بتروحي المناسبة دي، هل القَلَق ده بيبان قُدّام الناس و وبيأثّر على علاقاتِك بيهم وعلى تعاملِك معاهم وكده؟

إمم، تمام. أنا فاهم يعني فاهم وجهة نظرِك، خايفة إن الناس فعلًا تتكلم عنِّك بطريقة مش م ما تكونش أحسن حاجة، وده آآ زي ما قُلت لِك، دليل إن أنتِ فعلًا إنسانة حسّاسة وعايزة فعلًا تظهري بمظهر فعلًا كويس قدّام الناس، آآ سواء ب بالأكل، سواء بالمظهر، ال الملابس وكده، فعلًا ده يعني شيء إيجابي فيكِ، وقلقِك ده عايز أقول لِك على حاجة، إن قلَقِك ده آآ قلَق يعني طبيعي، بي أي حد بي بي بيمُر بيه، يعني ما ما تقلقيش من حاجة، أو مش عايزِك تَقسو على نفسِك، وتفتكري إن أنتِ آآ فيكِ مشكلة أو أي حاجة، يعني ما تقلقيش من حاجة، بس أنا عايز أعرف يعني أنتِ حاولتِ تتعاملي مع القلَق ده ب بأي طريقة مُمكنة، يعني في أي محاولات حاولتِ تعمليها، عشان تتخلّصي من المشكلة دي؟
آه. آه. لأ، هو كُلّ اللي أنا باعمله إن أنا م يعني بابقى آآ يعني لمّا بيحصل عندي المناسبة أو أنا أروح مناسبة، بابقى راجعة البيت بجد مُرهَقة أوي من اللي أنا حسّيت بيه في يومها. اللي أنا باقول لك باقعد مثلًا لو أنا رايحة عند حد باقعُد بال3 ساعات أنقّي في هدوم، وأدوّر، و عايزة كل حاجة تبقى على أكمَل وَجه كده، فده بي بيضايقني، أنا باحس إن أنا فعلًا آآ عاملة على نفسي ه يعني هَم وload كده أكتر من اللازم يعني، فيعني ف فعلًا أنا أنا ما عملتش حاجة تخلّيني مثلًا أغيّر من اللي جوّايا ده، ما ما حاولتش ومش عارفة أعمل إيه.
امم. أيوه، آه. امم.